Okay, allora devo dirti che ho conosciuto una persona inglese e lei, uhm, mi diceva che effettivamente non tutti i tè, ehm, potevano essere, ehm, "sposati" tra virgolette con il latte. E io rimasi così basita perché, che figurati l'ignoranza funesta, che ne sapevo i pensavo che un tè valesse l'altro, figurati, per me. Insomma almeno a casa mia noi mettevamo mettevamo il limone, no, ecco, e invece lui mi diceva, guarda guarda, non è così, solo il l' English Breakfast Tea può essere accoppiato, che è un tè nero, no, un tè nero
Mh-mh. Con il latte, mh. Certo, eh, mh, mh. Mh. Esatto. Mh. Esatto, esatto. E e ti dirò non è neanche male, cioè nel senso quando tu provi ad assaggiarlo di s sai parti con questi preconcetti e dici: "No, non lo voglio assaggiare, non c'entra niente, o" ma è mo eh brava, è molto buono. Sì, sì, sì.
È buonissimo è buonissimo. Ma io l'ho preso l'ho preso perché mi aveva fatto venire la curiosità. Allora siccome non avevo il Breakfast Tea, sono andata al supermercato e me lo sono procurato e devo dire con il latte una roba pazzesca, buonissima. Ho messo anche un pochino di miele, perché io sono team miele, non so se tu sei team
Mh-mh. Certo, mh. Buonissimo sì sì anche io, mh. Se posso evito lo zucchero e zuccheri raffinati e prendo il miele. Tranne nel caffè, cioè nel caffè non posso mettere il miele, là un cucchiaino di zucchero glielo metto, mh. Ah, co come la vita, mh, come la vita. Eh, poi mh.
Eh. Io amaro. No, io sono team amaro, ecco cioè. Esatto! No, ma sai te te lo giuro, il caffè senza cioè con lo zucchero non mi piace, no ese cioè
Non ti piace. No, son gusti, uhm, ti dirò, non non va va bene tutto insomma basta che piace la pietanza o la bevanda, uhm
Certo. Ma perché sì, perché mi mi sa che me lo rovina, no, perciò a me proprio piace tanto tanto il sapore del caffè. Se tu lo contamini, lo stai rovinando nella mia testa.
Eh. Mh. Giusto, giusto è pure corretto anche questo, mh, mh. Poi per carità sicuramente la scelta tra tè e caffè dipende anche, mhmm, da come vuoi iniziare la mattina. Mhmm, non so se mi segui, per esempio il caffè dato che è una bevanda bella adrenalinica aiuta tanto, mh,mh, mh.
Sì, sì, sì, sì. E poi Certo, certo. Sì, sì, sì, certo, certo. Assolutamente no, ma al forse è una questione più di abitudine probabilmente. Cioè io, mhmm, non lo so, son sempre stata abituata al mattino a prendere il il caffè, quindi questa cosa un po' mi ha condizionata. Però effettivamente magari quando sto, mhmm, effettivamente un po' male, magari ho la febbre così, al mattino, mi piace tantissimo, mhmm, prendere, mhmm, uhm
Mh-mh. Una bella tazza di tè caldo, mh.